ชาติ ชาติพันธุ์อะไรอะคะ พอจะบอกได้ไหมคะ?
เอ่อ เราจำชื่อเขาไม่ได้อะค่ะว่า เขาเป็นชาติพันธุ์อะไรอะค่ะ รู้แต่ว่าเขา เขาเรียกกันว่า ชาวเล ชาวเลเนาะ แต่เขาไม่ได้พูดภาษาไทยเนาะ
อืม อ้าว! เหรอคะ? เขามีภาษาเฉพาะของเขา
เออ ๆ เขา ช เขาพูด ข เขาพูด ใช่ ๆ เขาพูดภาษาชนเผ่าของเขาอะค่ะ อา
เอ๊ะ มันจะเป็นใกล้เคียง ใกล้เคียงกับภาษาไทยไหมคะ? เหมือนแบบว่า คนภาคอีสาน คนภาคเหนือ คือมันยังมีพื้นฐานของภาษาไทยอยู่อย่างงี้หรือเปล่าคะ?
มาก ไม่เลยอะค่ะ พอ พอเราเข้าไป ไปฟังเขาจริง ๆ นะ เขาพูดไม่ใช่ภาษาแบบที่เรา ได้ยิน หรือว่าเคยฟังมาก่อน ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ไม่ ถูกต้องค่ะ ถูกต้อง แต่เขาจะมีล่าม แต่เขาจะมีล่ามให้ อีกอย่างหนึ่งก็จะมีน้องเด็ก ๆ ที่เขามีโรงเรียน เขาจะมีโรงเรียนเล็ก ๆ อยู่บนเกาะค่ะ เป็น เป็นโรงเรียนสำหรับสอน อ่า น้องกลุ่ม กลุ่มชาติพันธุ์เนี้ยค่ะด้วย ให้เขามาเรียนรู้ภาษาไทย
คือเราไม่สามารถเข้าใจได้เลยใช่ไหมคะ? อ๋อ กำลังจะถามเลยค่ะว่า แบบว่าแล้วเขาสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ไหมคะ?
อืม ถ้าเป็นว่า เป็น ถ้าเป็นน้องเด็ก ๆ น้องที่ไม่ใช่ ไม่ใช่ผู้เฒ่าผู้แก่อะค่ะ เขาก็สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ เพราะว่าเขาเข้าเรียนหนังสือค่ะ
อืม อย่างงี้นี่เอง แล้วกิจกรรมอะค่ะ ที่ไปทำที่หลีเป๊ะแล้วทำ รู้สึกว่า เอ่อ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเยียวยา ส ให้จิตใจแบบว่ากลับมามีพลังขึ้นเนี่ย ส่วนใหญ่คุณทำอะไรอะคะ?
เอ่อ ถ้าไปหลีเป๊ะเนี่ยจะไปดำน้ำค่ะ
โอ้! ดำน้ำเลยเหรอคะ? เรียนมาเหรอคะ?
จะไปดำน้ำเลย จะ อ่า เป็น เป็นแบบดำน้ำตื้นเฉย ๆ ค่ะ เป็น snorkeling เฉย ๆ ดำน้ำตื้น ไม่ได้ ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบไป ส ไปเป็นแบบแบกถังออกซิเจนลงไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ ก็แค่ดำน้ำตื้นเฉย ๆ ค่ะ
อืม อันนี้ต้องเรียนไหมคะ?

ได้นะคะ เอ่อ จะบอกว่าตัวเองถ้าเกิดว่าเครียดเนาะ หรือว่าไม่ค่อยสบายใจ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะชอบท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะ แล้วสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะชอบไปที่สุด แล้วทำให้รู้สึกว่าเราสบายใจที่สุด อย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะเป็นทะเล อา ใช่ค่ะ
อืม ค่ะ อ๋อ ไปฟังเสียงทะเล เสียงคลื่น อย่างเงี้ยเหรอคะ?
ใช่ค่ะ ๆ อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่า เอ่อ อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนชอบทะเลด้วยแหละมั้ง แล้วมันจะรู้สึกทุกครั้งเลยเวลาที่เราไปนั่งอยู่ตรงชายหาดอะค่ะ แล้วก็แค่นั่งมองทะเลไปเรื่อย ๆ อะ ไม่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่อะค่ะ มันจะทำให้เรารู้ เรารู้สึกสบายใจมากขึ้น ได้ดินเสียงคลื่น ด ได้มีลมทะเลพัดมาโดนหน้าเรา อย่างเงี้ยค่ะ เออ เห็นผู้คนที่เขาเดิน เดินเล่นกัน เห็นเด็ก ๆ เขาลงไปเล่นน้ำสนุกสนานกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะช่วยทำให้เรารู้สึกกลับมา เรารู้สึกว่าใจเรามันดีขึ้นได้ด้วยนะ ค่ะ
อืม อืม แล้วมีครั้งไหนไหมคะ ที่รู้สึกว่า โอ๊ย! อันเนี้ยมันแบบ <tsk> มันเยียวยากับเรามากเลย? คือเราอะผ่านเหตุการณ์ที่แบบว่าเครียดหรือว่าหม่นสุด ๆ อะค่ะ แล้วไปให้ทะเลเยียวยาอะค่ะ
ค่ะ อ๋อ ก็มีนะคะ ก็เป็น เป็นการไปอยู่เกาะ เลย อา
ไปคนเดียวเหรอคะ?
อา ไม่ ไ่ม่ค่ะ จะไปกับคุณสามีค่ะ จะ จะไม่ค่อยไปเที่ยวคนเดียว จะไปกับคุณสามีเนาะ เออ ก็บอกเขาไปเนาะว่า เออ
อ๋อ อุ๊ย! ฟังแล้วก็ดีนะคะ หม่นยังไงก็ยังมีสามีอยู่เคียงข้าง อันนี้ก็เลิกหม่นได้เลยค่ะ อืม
ใช่ค่ะ อ๋อ จ้ะ ก็จะบอกเขาว่า เออ ไม่ไหวแล้ว อยากจะไปแบบชาร์จแบตเตอรี่สักหน่อยเนาะ ไปเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองสักหน่อย รู้สึกว่ามันล้ามากแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมี
อืม วันนั้นล้าเพราะเรื่องอะไรคะ พอจะเล่าได้ไหม?
มัน มันก็มีหลาย ๆ เรื่องค่ะ มันก็จากที่ทำงานด้วยที่งานมันดูเยอะจนเกินไป บางทีเราก็รับไม่ค่อยไหว อย่างเงี้ยค่ะ กับ เอ่อ ก็มันก็มีเหตุเรื่องของที่ทำงานที่เป็น พอมันเป็นสังคมผู้หญิงเยอะ ๆ มันก็จะมีเรื่องจุ๊กจิ๊กใด ๆ เยอะแยะมากมาย อย่างเงี้ยค่ะ เออ มันก็ มันก็เป็น พอมันสะสมมาเรื่อย ๆ มันก็รู้สึกว่าทำให้มัน มันท้อได้เหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ รู้สึกล้าได้เหมือนกัน อา
อืม ค่ะ พอจะนึกออกเลยนะคะ มันพอเจอ ค เข้าเยอะ ๆ อะ มันก็รู้สึกว่า <inhales> เหนื่อยหน่าย แล้วก็สุดท้ายมันก็กลายเป็นความเหนื่อยล้าได้ เพราะฉะนั้นน่ะคุณก็เลือกวิธีเยียวยาด้วยการไปทะเลทุกครั้งเลยเหรอคะ?
อา ค่ะ อา ค่อนข้างทุกครั้งเลยค่ะ จะบอกว่า อืม ก็ 80% มั้ง ไปทะเลกันค่ะ แล้วก็มันจะมีทะเลที่เราไปประจำอยู่ค่ะ มันก็จะเป็น เอ่อ เราก็จะนั่งเรือไปอยู่เกาะ
อืม
กัน ค่ะ
ไปเกาะอะไรคะส่วนใหญ่ แล้วพอจะแนะนำได้ไหมคะ?
ที่เราไปบ่อย ๆ ก็จะเป็นที่หลีเป๊ะค่ะ

มันก็ทำให้เรากลับมารับกับความเป็นจริงได้มากขึ้น อา พอ พอเราเหมือน พอเราได้กลับไปพักผ่อน ได้มีเวลากับตัวเองเนาะ แล้วก็ได้แบบตัดจากโลกภายนอกออกไป อย่างเงี้ยค่ะ มันก็มีเวลาในการใช้ชีวิต แล้วก็ได้ ได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศที่เรา ที่เรา ที่เราชอบด้วย เราได้ไปดื่ม ใช้คำว่าดื่มด่ำได้เลยอะ ดื่มด่ำแล้วก็เก็บ เก็บมันมาทั้งหมดให้ ให้มันอยู่ ให้ ให้ ให้เต็มใจ อย่างเงี้ยค่ะ เออ แล้วมันก็พอรู้สึกว่า เรา เราสามารถ พร้อมแล้ว เราพร้อมที่จะไปต่อสู้กับโลกจริง ๆ ของเราได้อีกครั้งหนึ่งแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ อา
อืม ค่ะ ค่ะ ดื่มด่ำ อือฮึ ค่ะ อืม ถ้าอย่างเงี้ยอยากจะขอ เอ่อ สอบถามนะคะว่า ไม่ทราบว่าทางคุณน่ะพอจะมี แพลน หรือว่าวางแผนไว้ไหมคะว่าอยากจะลองไปอะไรที่มันต่างจากเดิม ในวันเนี้ยรู้สึกว่าทะเลเยียวยาคุณ คุณเคยคิดแบบว่านอกกรอบที่จะแบบไปภูเขาลองดู เปลี่ยนบรรยากาศ อะไรอย่างงี้ดูไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ คือถ้าถามว่า เอ่อ เราไปเที่ยวเนี่ย เรา เราไปเที่ยวค่อนข้างบ่อยอะนะคะ ก็ไปทั้งทะเล ทั้งภูเขา ทั้งไปเล่นเครื่องเล่น ทั้งเที่ยวในเมือง อย่างเงี้ย มีหมดเลยอะค่ะ เรา เรา เราเที่ยว เราเที่ยวได้ เออ เที่ยวได้ทุกแบบเลยค่ะ เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเรา เราไม่ไหวจริง ๆ เราจะขอเลือกที่จะไปทะเลมากกว่าจะไปที่อื่น อา
ค่ะ อ๋อ อ๋อ ได้ลองไปแล้ว อืม อ๋อ รู้สึก รู้สึกว่าไป ท ภูเขา แล้วยังไม่ฟินเท่า
อา ใช่ ใช่ค่ะ ยังรู้สึกว่า เหมือนมันไม่ได้ มันไม่ได้ทำกิจกรรมที่เราชอบแล้วมั้ง เพราะว่าเราเป็นคนชอบกิจกรรมทางน้ำเนาะ เราคอน เราค่อนข้างแบบ เราชอบที่จะลงไปดำน้ำ ได้เห็นปลา ได้ใช้เวลากับทะเล อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อ๋อ อืม หัวใจหลักก็คือการดำน้ำ ใช่ไหมคะ?
อา ใช่ค่ะ ใช่ รู้สึกเหมือนเป็นนางเงือก <laughs>
งั้นต้องขอสอบถามว่าการ อ๋อ โอเคค่ะ งั้นแบบว่าการ การที่เป็น ระยะเวลาที่การเป็นนางเงือกของคุณน่ะค่ะ มันใช้เวลาทั้งหมดประมาณกี่ชั่วโมง กี่นาที อะไรยังไงเหรอคะ? พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
ค่ะ